आपका कोई एक्सपीरियंस ऐसा हो, कि ऑनलाइन स्टडीज़ के ऊपर, कि क्यों बेहतर है, ऑफलाइन स्टडीज़ से भी?
नहीं, नहीं, मतलब ऑफलाइन तो ऑफलाइन ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि उसपे वहाँ पे निगरानी रखने वाला टीचर तो होता है या कोई और होत
हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल।
लेकिन ऑनलाइन में क्या है मतलब अ, बच्चे जो है वो ऑनलाइन के बहाने मतलब अ, अन्य चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन अ, बात करें तो मतलब ऑनलाइन बहुत चीज़ें हैं सीखने को, अगर आप उसको सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करें
हुँ, बिल्कुल सही कहा। हाँ, हाँ। बिल्कुल अम, हुँ।
और मतलब उतना ध्यान ना दे, उसका
आप तो ये भी आप देखेंगे कि सोशल एक्टिविटी भी बहुत कम जाती है, मतलब बातें करना, अगर ऑनलाइन कोई चीज़ स्टार्ट कर दे एक बच्चा पढ़ना, तो वो तो डिप्रेस हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर। क्योंकि कोई रहता नहीं उसके पास बात करने का, एक्सेप्ट उनके मम्मी पापा, है ना?
जी, जी, मतलब बच्चे फ़ोन पे ही लगे रहते हैं, वो तो देखा गया है मतलब घरवालों से भी बहुत कम बात करते हैं, वो मतलब अ, फ़ोन पे ही स्क्रॉल करते रहते हैं या विडियो देख गेम खेलते रहते हैं। अगल-बगल बिल्कुल ध्यान नहीं देते, तो मतलब उनकी सोशल लाइफ बिल्कुल कम हो जाती है अगर वो इतना इस्तेमाल करें, किसी चीज़ का।
हुँ। हाँ, हाँ। हाँ। उ, हुँ। हाँ। हाँ। हुँ, हुँ। हुँ। अ, मैंने तो 1 रिपोर्ट देख रहा था कि अगर ऐसे ही 7-8 घंटे जो रहता है मतलब जिनका स्क्रीन टाइम रहता है, उनके तो 5 टू 10 एयर्स ऐसे ही कम जाते हैं जीवन के, मतलब लाइक वो कम जीते हैं अपने जीवन के वैसा कुछ। लाइक वो 5 10 एयर्स फ़ोन में ही लगे रहते हैं, क्या अलग डाटा ये, है ना?
जी। जी, जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, मतलब मुझे भी लगता है कि अगर कुछ ये ठीक काम नहीं करेंगे, तो बिल्कुल उनका स्वास्थ्य खराब होने खराब हो सकता है। और उससे ब उनकी आयु में 5-10 साल कम होना आम-सी बात है। घर पे पड़े-पड़े लोग ये बीमारियों का शिकार हो सकते हैं।
हुँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। एकदम, एकदम, आप सही बोल रहे हैं। हुँ।
तो, मुझे लगता है कि मतलब लोगों को बाहर जाना चाहिए और ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा बाहर खेल-कूद करना बहुत ज़रूरी है। ताकि उनको भी कोई बीमारी बस ना पड़े।
हुँ। हाँ, मैं तो बोलूँगा कि पढ़ाई के साथ सब कुछ ज़रूरी है, खेल-कूद, दोस्तों से मिलना, तभी एक जीवन सुखी रहता है। ना?
जी, जी। उनमें मतलब मेंटली उतना प्रेशर भी नहीं रहता फिर उसके बाद। क्योंकि बाहर जाएँगे, खेल खेलें मतलब खेलेंगे वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है और मतलब मज़ा आता है, फिर पढ़ाई पे ध्यान भी लगता है।
हाँ। हाँ, हाँ। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। आपने एकदम सही कहा एकदम सही कहा। क्योंकि पढ़ने के समय मज़ा नहीं आना, तो वो पढ़ाई कैसा? है ना? वो ही भी बात है, पढ़ने के समय मज़ा तो आना चाहिए।
जी, जी। याद भी नहीं। हुँ।
हाँ, बात है, बच्चों को अभी सीखना चाहिए कि क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है। उन्हें उन उनके लिए गेम्स खेलना सही है, पर उतना खेलना सही नहीं है मैं बोलना चाहूँगा।
जी, जी, मतलब क नियमित समय तय करना चाहिए उनके उम, उ कि उतने घंटे फ़ोन दे रहे उन्हें, और मतलब चेक करते रहना चाहिए। मुझे मतलब आपसे बात करके काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, आशा करता हूँ फिर
हुँ। हाँ, हाँ। हुँ। <clears throat> हाँ, हाँ, मुझे भी मुझे भी। हाँ, शुक्रिया। आशा करता हूँ आपको भी बढ़िया लगा होगा मुझसे बात करके।
जी।

जो पर हाँ, सर मैं बोलना तो चहूँगा कि अ, बोर्ड्स कैंसल करके चीज़ सही हुआ क्योंकि कोविड बढ़ सकता था बच्चों में, उस समय अगर नहीं होता, कैन्सल, ना?
जी, जी। जी, जी, उस टाइम पे मतलब हालात बहुत ज़्यादा गंभीर थे, तो सरकार को यह फ़ैस पड़ा अ, तो मतलब जो मतलब बच्चे कुछ भी नहीं करते थे, उनको भी काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले और लेकिन
हुँ। हुँ, हुँ। बहुत अच्छे मा
जो बच्चे काबिल थे मार्क्स उनको भी मतलब उतने अ, जितना वो चाहते थे, एक्स्पेक्ट करते थे कि इतने मिलने चाहिए
हुँ। हाँ, अ, डिज़र्विंग मार्क्स में मिल नहीं पाए मुझे लगता है।
उनको मिल नहीं पाए। लेकिन फिर सरकार ने बोला कि, "आप कर सकते हैं, दोबारा अप्लाई कर सकते हैं एग्जाम देके," उस टाइम तक कोविड धीरे-धीरे कम हो चुका था। तो फिर बच्चों ने अप्लाई करके अच्छे नंबर हासिल करें उसके बाद।
हुँ। हुँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल कम हो सकता था। हुँ, जो बहुत अपने में एक बढ़िया बात है। अ, फिर स्कूल बंद होने से बहुत प्रभाव पड़ा है, मुझे लगता है कि खेल-कूद में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि बच्चे खेलना भूल गए थे। वो बस ऑनलाइन गेम्स, जैसे मैंने आगे बोला पबजी, फ्री फायर अ, पीसी गेम्स खेला करते थे, उस समय।
जी, जी। जी, जी।
ना?
जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, मतलब लोगों का बाहर आना-जाना बिल्कुल बंद और कई बीमारियाँ भी देखी जा रही थी उस समय, तो लोग घर पर ही एक जगह पे खा रहे थे, अ, पढ़ रहे थे और सो जा रहे थे, तो कि उस टाइम पे मोटापा भी बढ़ चुका था।
हुँ। हाँ, हाँ, हाँ। हुँ। हुँ, हुँ।